Iya. Sesimpel makan, nyiapin apapun itu harus sendiri, gitu. Kalau di rumah kan ada mama ya gitu, jadi kayak masakan udah ade ada masakan, makan tinggal makan, nasi udah disiapin gitu. Terus kita tiba-tiba jeder, sendiri, nah kan, hayo, kalau nggak berangkat nih, nggak gerak, nggak makan, gitu. Jadi ya, itu sih. Terus, ya baju-baju biasanya aku di rumah kan mama ya ya bantu nyuci, ya meski pakai mesin cuci ya cuman, eee, i di perantauan itu aku harus
Hmm. <clears throat> Oh oh iy <chuckles> Mhm. Mmm. <chuckles> Mhm.
mema mengatur gitu loh, kayak harus mengatur kapan harus laundry, terus gitu-gitulah harus harus gerak sendiri semuanya serba sendiri sih, jadi itu yang <tsk> yang, sangat berubah ya, sangat beda sama waktu belum merantau. Paling sama ini sih, kalau biasanya pulang rumah gitu, pasti kan ada orang entah itu ada adekku, entah itu ada mamaku, gitu. Kalau dirantau kan
Mmm. Oke. Mmm. Beneran sendiri ya, Kak? <chuckles>
ya udah, buka buka kamar kayak kasur. <laughs> Kasur kosong gitu.
<chuckles> Betul- betul betul meril ya betul betul nah terus aku, mmm, pengen tau juga Kak, nah selama Kakak, e bekerja di sana, terus komunikasi dengan orang tua, apakah, mmm, punya apa, hal-hal khusus ataukah punya jadwal-jadwal tertentu atau, eee, random aja nih, Kak?
Nah waktu masih di Semarang, itu aku homesick tuh, kangen rumah ya. Itu tuh bisa tiap minggu bisa tiap minggu pulang ke Surabaya. Sampai lama-lama kok capek ya, rasanya pulang tiap tiap weekend pulang mulu ke Surabaya ini gitu. Terus akhirnya, mundurlah dari yang seminggu sekali jadi 2 minggu sekali, gitu. Terus udah kena ke Pontianak kan, 2 bulan, itu, terus dari Pontianak itu sempet habis dari Pontianak pulang dulu ke rumah, terus udah pulang rumah, ke Purwokerto tuh. Purwokerto kan jauh banget ya, kayak 10 jam gitu kan dari rumah, naik kereta.
Mmm. Mmm. Wah iya, awal-awal banget ya. <chuckles> Oh. <chuckles> Mhm. <chuckles> Oh. Mmm. Iya beyem wow. Mmm.
Jadi, itu udah mulai jarang sih, kayak mungkin sebulan sekali lah pulang.
Ke rumah, berarti sudah mulai adaptasi ya Kak, <chuckles> sedik dan juga pasti udah sibuk juga ya, karena kerjaannya pasti juga banyak, mmm, tugas dan tuntutan gitu kan. Nah oke nih, aku mau nanya nih Kak, kalau sekarang apakah masih di kantor yang sama Kak, mmm, untuk tahu apa, sekarang dengan kantor yang sama dari pertama Kakak kerja, atau udah berpindah juga nih?
Gitu. Iya, heeh, betul. Betul. Betul.

Terus, eee, mungkin penempatannya yang agak jauh ya tapi ya nggak apa-apa gitu, buat cari pengalaman dulu aja, pengalaman di lapangan, pengalaman kerja biar tahu gitu loh rasanya kerja itu kayak apa gitu. Jadi ya udah, eee, sebenarnya tidak banyak ekspektasi ya waktu pertama kali kerja pokoknya yang penting kerja dulu gitu biar tahu gitu kan, terus ya udah, eee, ya ternyata setelah dijalani ya ternyata bisa-bisa aja sih merantau meskipun awal-awal, eee, banyak homesick gitulah, banyak homesick banyak kayak pengen pulang mulu rasanya dan banyak drama-drama lainnya. <chuckles>
Mhm, oke. Mmm. <chuckles> Oke oke. Oke. Hmm. Oke, aku penasaran nih, Kak. Mmm, apa pada saat itu juga mem selain mempertimbangkan nama perusahaan yang sudah besar, apakah ada mempertimbangkan dari sisi gajinya dulu, Kak? Atau karena mungkin pekerjaan pertama Kakak, "Ya udah deh, mmm, berapa pun," gitu, Kak. Gimana kalau pandangan Kakak?
Nah, eee, sebenarnya soal gaji itu aku nggak terlalu nggak terlalu concern ya apa ya is kalau dalam bahasa Indonesia-nya nggak terlalu menitikberatkan heeh, nggak terlalu menitikberatkan ke masalah gaji, eee, cuman yang aku tahu yang aku dengar itu memang di tempat yang saat itu aku jalani yang aku tempat kerja pertamaku itu kan mereka pusatnya kan pusatnya banget ya HO, head office-nya itu kan di Jakarta. Jadi mereka tuh, eee, gajinya itu ngikutin gaji Jakarta gitu tapi penempatannya penempatannya di Jawa Tengah yang mana itu
Mhm. Oke, mhm. Memfokuskan ke hal itu? Mmm. Mmm. Mmm, oke oke. Mhm. Iya, mmm. Oh.
menurutku lumayan banget gitu loh.
Mhm, berarti ya dari segi gaji mah, eee, masih aman gitu ya, Kak, aman aman banget gitu ya. Nah, terus, mmm, gimana pada saat itu kan Kakak udah kayak memutuskan untuk memilih tawaran ini, cara komunikasinya ke orang tua tuh gimana, Kak? Tadi kan kata Kakak kan memang cenderungnya di apa, kalau bisa tetap di Surabaya nah itu proses komunikasinya gimana, Kak?
Aman, heeh, betul betul. Iya.

Betul, tapi karena sudah sekian lama kok kayaknya karier stuck gitu. Sebenarnya ditawarin sih, Kak, kayak ab a aku ditawarin jabatan naik gitu kan, cuman aku merasa gini, lah dengan posisiku sekarang yang paling bawah ini aja itu aku udah, apa ya, pusing gitu loh. Aku udah aku sudah pusing dan aku udah kayak eneg gitu loh. Apalagi kalau aku ditambah ditambah beban yang lebih banyak, itu apa enggak makin pusing dan apa aku enggak makin
Mmm, iya. Oke, naik gitu ya? Capek? Apa gimana? <chuckles> <chuckles>
makin eee, makin gila kali, Kak, entar. Jadi ya, udahlah enggak usah gitu. Aku maunya aku, apa, ganti divisi gitu loh. Eee, ternyata <smacks lips> ternyata ganti divisi itu u bukan nggak di-acc, di-acc. Cuman ternyata budget manpower-nya itu yang nggak di-approved sama owner gitu, nggak dilepas sama founder gitu.
Mhm. Oke oke, nggak di-acc, Kak? Oh. Ee oke. Oh. Iya iya-iya, iya. Paham paham banget sih, Kak. Wah ini banyak banget ya, Kak, perjalanan karier Kakak ya. Sampai sekarang, eee, sepertinya lebih memilih untuk bekerja secara mandiri, independen dan dan tidak terikat ya gitu. Nah, Kak, dari seluruh perjalanan Kakak ya tadi, ada yang apa, tawaran kerja pada saat ja jauh dari rumah, dan sampai sekarang udah alih jalur nih. Apa sih, Kak, eee, nilai-nilai kehidupan mungkin yang Kakak, eee, dapatkan gitu, Kak, dari proses ini?
Iya. <chuckles> Iya, heeh. Nah. Eee, orang itu kadang nggak berani resign itu karena takut. Karena orang tuh merasa kalau kita kerja di korporasi itu dengan gaji bulanan itu ya mereka mungkin mencapai stabilitas gitu ya. Itu m yang mungkin membuat mereka lebih tenang. Tapi kenyataannya, ya namanya kita cari duit itu nggak selalu dari korporasi kok. Kita tuh bisa kok cari duit dari hobi kita, dari freelance, dari apa pun, dari kita jual skill kita tuh bisa kok gitu, asal kita mau berusaha aja ada jalan gitu.
Mhm. Pasti, mhm. <chuckles> Betul betul. Mhm. Betul betul. Mhm. Mhm. Betul, mungkin orang takut tidak stabil setelah keluar dari kantor ya, Kak? Padahal freelance itu gajinya jauh lebih dari yang kantor kadang. <laughs> Iya kan, Kak? Oke oke. Wah seru banget nih, Kak, ngobrol sama Kakak, kayak lagi curhat nih jatuhnya kita ya. Makasih banyak. Makasih banget ya, Kak, udah nem iya. Mhm. Oke, Kak, kapan-kapan kita sambung lagi ya dengan cerita-cerita yang lainnya. Oke terima kasih, Kak, sehat-sehat selalu ya.
Betul, heeh. Iya, heeh, betul. <laughs> Iya, <laughs> aku juga makasih ya, udah mendengarkan ceritaku. Siap. Oke. Sama-sama, thank you ya.